Me conta como que você escolheu entre estabilidade e paixão no trabalho?
Então, eu escolhi saindo do meu trabalho. <laughs> Inclusive hoje foi meu último dia. <laughs>
<laughs> Boa. Gente, que incrível, olha só. Fechando um ciclo, fechando um ano, fechando um ciclo.
Ai eu sou isso. <laughs> Exatamente, não queria levar ranço de nada de 2025, né, de <laughs>
Hum, entendi, que legal. E me conta, assim, né, como é que foi, né, para você tomar essa decisão? Eh, o que que passou na tua cabeça, como é que você está se sentindo agora?
E